あれですね、確か。もう、作者が全然か書けないって、体がちょっと状態が悪くて、状況が。それでなんかちょうど、その、ハンターハンターが3033巻かな、33巻が
うん。 うん、そうでしたよね。うんうんうん、ごめん うん。
書き終わっ書き終わって34巻が出るまでの間に、きっあの鬼滅の刃の連載が始まってちょうど終わるっていう1巻の間にその
うん。 うんうん。 <laughs>
終わるって伝説を残した漫画ではあるんです。
なるほどですね。
このいいっかんの間に一つの作品が終わっ一つの時代を、あの、作った作品が終わるっていう。
そうね。 なんか結構、あの、トレンドでなってましたよね。次次どうなるみたいな、<laughs> あ、あの、い生きてんのか死んでんのかみたいなありましたよね。<giggles> ちなみに、あの、ハンターハンターの路線とかをを踏襲してとかって感じなんですけど、他にも、あの、ハンターハンター好きだったら、これも読んだ方がいいよねとかっていうコミックとかあります？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
うーん。 はいはいはい。 あの はいはいはいはい。ああ、ハンターハンター好きだったら、やっぱあの心理戦とかがやっぱすごい優れてる漫画じゃないですか。ハンターハンターって。なんかデスノートとかも結構やっぱ、面白いです。デスノートとか。
はいはいはい。そうですね。うん。 あ なるほど。確かに路線的にはそうですね。うんうんうん。
うん。 そうそうそうそう。路線的には、そうそう。
うんうんうん。
ハンターハンター、デスノートとかやっぱああいう心理戦、問われる漫画っていうのはやっぱ
うんうんうんうん。 なんか最近やっぱ、その、ま、あの、なんかね。僕も感じですけど、その、音楽も漫画もそうなんすけど、昔の、なんか単純にやったドカン、ボカンみたいな感じじゃなくて、なんかその、人の心理をえぐるようなものが多い気がするんすけど、なんかそんなところって、なんか感じとかありますか？
ははは。 うん。ふんふんふんふん。

あ、ワンピースとかは何かあれです 今は、面白くなく
うん。 うんうんうんうん。
あ、それとも、ちょとっと、ずれちゃったでしょ？だから、そ、ワンピースとかはたも、もう見ないです、あんま分かんないすけど、ワンピースは。
ああ、はい。 うん、あ、僕もね、見ないっすね。はい。あ、でもなんかその、なんだろう、多分漫画の作者って、僕描かな描く側がじゃないからわかんないんですけど、多分悩むんでしょうね、その
はいはいはい。 そうでしょうね。ま、毎週あの、れんしゅうされ <chuckles> 連載ありますかん、締め切りとかもあるんでしょうね。
<laughs> そうですよね、うん。
そうそうそう。だからなんかこの、ワンピースはなんか今、なんかその が発言がなんか今「え！」らしいんす、全部全部「ええ！」みたいな。
うん。 ああ、なるほど。
て手で抜いてる感が出ちゃってるらしいす、だから。もう、作者作者が、うん。
あ、そういうことか、うん、うん、うん、うん。なんかそれもちょっ、辛いとこもありますよね、なんとなくね。<laughs> ちなちなみにあの、ハンターハンターだと誰が好きなんですか？
うんうん。 まあ、でも はい。ハンターハンターだと 誰が好きか？ああ、でもやっぱあれす、キャラクターで
はい、キャキャキャラで言うとキャラクターで言うと。
まあ、でもやっぱあれすかね、ヒソカとかやっぱ、結構好き。
ああ、なるほどですね、はい。
うーん、あん、ちょっとなんか、味方なのか敵なのかよくわかんない感じがちと
う、ああ、ちょっと、あの、状況によって雰囲気が、か <laughs> あ、なんか、ハンターハンターの世界観ってなんか、なんだろうな？にほ日本の漫画ん中でもちょっと独特な感じはしますすよね、はい。
そうそう、状況によって変わるっていう。 そうですね。 そうそうそう、でも、とあれですね、ハンターハンターでも、なんか、あの、ちょうど
うん。 うん。

えっと、漫画とかコミックで特に好きなタイトルって、なんでいらっしゃいますか？
はい。 そうですね、まあ、やっぱ、自分はやっぱ、ジャンプ系がやっぱ一番好きでして。
はいはい。うーん。せ世代的にはってうんうん、うんうん。
まあ、そうですね。やっぱ、まあ、一番好きなのはやっぱハンターハンターですね。
ああ、好きな方多いですよね。はいはい。ちなみになぜ、ハうん、はい、あ、どうぞ。うん。
あ、そう、そうですね。 ちょうどはい。ちょうど、その、そうですね、僕が確か小学校3年生ぐらいから
うんうん。
あれなんすよね、ちょうどアニメあ、そう、リニューアルされて
はいはいはいはい。うんうん。
ちょうどほさい放送された
ああ。
世代でして。ちょうど、その、自分の成長とともにハンターハンターもちょちょうど連載されているという。
なるほど、うん。<laughs> なんか、あの、ジャンプって、その世代ごとに、それとともに成長しているっていう、あののってありますよね。男の子ってね、そういうのね。はい。ちなみにそのハンターハンターに1番ん？ふに一番最初に触れたのが、いくつぐらいだったんですか？
はい。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 え、11歳とかすね、確か。12歳と。
ああ、じゃ、結構、あの、世界観とかうん、はまったんじゃないんすか？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
そうですね。でも、なんか、ちょうど、多分、小4、小5ぐらいでキメラアント編までキメラアント編ってちょっと、あの
うーん、とくうん。 はい。あ、はいはいはいはい。うん。
怖めの方に行っちゃって。
うん、ちょっとね。はいはい。
そこがちょっと1回中断して。
うんうんうん。<laughs> そうですよね。うん。
そうそう、で、選挙編っていう、ちょっと、こう
うん。